Ako naman, <swallows> ang masasabi ko dito. Kami, um, 'pag weekend siguro, dahil para sa mga bata 'to, lalo na yung linggo, um, pero ang pinakagusto ko dito, dahil habilin din ng aking ina, yung kahit ga'no ka-busy, bigyan ng time na makapagsimba. Eh, kaso ang nangyayari, itong mga bata, siguro dahil bata, maingay, tatakbo, iiyak, kaya sabi ko, parang kahit gusto ko silang isama, huwag na lang muna. Kasi, siyempre may mga ibang nagsisimba na, ah, yung masungit sila, hindi sila, o 'di bukas ang kanilang isipan sa mga mga bata, baka m magalit pa sa amin, pagalitan yung mga anak ko, sasakit lang yung loob ko. Ah, kaya ang napagdesisyunan namin ng asawa ko, um, kami na lang 2 yung magsisimba, o kaya kung kasama namin yung mga bata, magvi-visit kami para makapagdasal at makapagsindi ng kandila, tapos meron din kasi do'n sa, isang monasteryong pinupuntahan namin dito, meron lang simple na wishing well, masaya na kami, no'n. Kasi basta nakapaglaan ng oras para magpasalamat, humingi ng tawad, okey na, kasi, alam naman ng Diyos ’yon eh. Yung dahilan mo kung bakit, hindi ka makapag-ano ng misa, pero iba din kasi sa pakiramdam ta pa kapag nagagawa mo ’yon, kasi na-realize ko, ano nga naman ba yung isang oras, sa isang araw, sa isang linggo, para hindi natin ’yon magawa. Hindi, yung kapag nasa pagsubok ka at dagok ng kalungkutan at problema, do'n mo lang maisipan ’yon dahil meron ka nang pinagdaanan. Ayun, tapos yung dagdag ko pa dito, um, kapag may budget at makakapag-mall, mahilig kami ng mga anak ko sa arcade. Yung mga tokens, oo, kasi mahilig kaming mag-claw machine tsaka yung fishy game.
Hmm. Oo. Okey. Hmm. Hmm. Okey, okey. Okey. Oo. <laughs> Oh. Totoo, totoo. <chuckles> Oo, huwag ng isama. Hmm. Ah, okey. Oh. Oh. Sa simba oh. Oh. Oh. Oh. Totoo, totoo. Totoo naman. Oh. Totoo. Totoo naman. Oh. Oh. Ah, Tom's World. Ah. Ah. Ah, ako yung piso-piso. Nilalaglag yung ₱1.
Ayun. Ah, talaga? May nahuhulog naman?
Oh.